À, thì, ờ, cái chuyến đấy cũng cách đây khá là lâu rồi ấy, mình đi chắc cũng phải 5 năm rồi. Thì, ờ, hôm đó là mình có một cái chuyến đi du lịch là đi ra đảo Lý Sơn ấy. Đó, thì là mình đã ngắm sao ở đó nha.
Ồ. Ồ, vậy thì, ừm, không biết là cái quần đảo đấy thì là người ta đã khai thác du lịch nhiều chưa và không biết là có nhiều cái công trình hay là những cái, kiểu, nhà dân các thứ ở đấy nhiều không? Mà đến tận đấy thì bạn vẫn có thể ngắm được cái bầu trời sao nhỉ? Mình rất là tò mò là không biết là ở đấy thì cái ô nhiễm ánh sáng nó có bị nặng như là, kiểu, ở thành phố không á?